On va dire la vie, heu, se passe pas trop bien. Bah, du coup, tu en as qui sont forcément, bah, bien appropriées, heu, du coup, à ce moment là
Ouais.
mais heu, voilà, c'est pas évident, mais, ça dépend du mood, quoi. C'est vrai que des fois, j'ai vraiment plaisir à la réécouter, comme je disais, parce que ça rappelle les bons moments. Mais des fois, ouais, c'est c'est trop dur, mais ça fait plusieurs années qu'elle est partie, mais
D'accord. Mmh.
c'est pas évident.
Mais dans tous les cas, ça sera toujours attaché, heu, à la mémoire de ta mère et heu, ça sera quelque chose qui t c'est quelque chose qui t'a beaucoup marquée, du coup, cette musique, elle fait partie de toi quand même?
Ouais. Ou ouais, bah, c'est ça. Comme je te disais vraiment, elle écoutait, mais tout le temps, quoi, enfin. Tous les jours, heu, presque, heu. <chuckles> C'était vraiment son artiste favori et sa chanson préférée, quoi. Là, il y avait pas de doute, heu, de toute façon, tu pouvais pas y échapper. Je pense que là, tout le monde dans la famille sait que, heu, c'était, heu, sa chanson préférée, quoi. Parce que vraiment, elle écoutait très, très régulièrement. Et heu, bah, dès les 1res notes maintenant, je suis vraiment capable de savoir que c'est cette chanson là, quoi. C'est c'est si tu me joues les 2 premières notes et je fais: «Ah ouais, c'est» <chuckles> il y a pas de doute, heu, je sais que c'est cette chanson, quoi. <chuckles>
Ah ouais. <chuckles> Ouais, au 1er son, quoi. D'accord, mais du coup, ça fait que tu as un attachement particulier avec cette chanson et du coup, avec Prince aussi?
Ouais, bah, du coup, c'est vrai que, bah, forcément, ça m'a impacté le fait qu'elle écoute, heu, bah, tout le temps ce cet artiste là, hein. Comme, heu, bah, je parlais de Queen aussi tout à l'heure, c'est aussi un de ses artistes, heu, favoris. Voilà, c'est du coup, c'est aussi, bah, mes artistes, heu, favoris. Forcément, du coup, ça ça a déteint sur moi. <chuckles>
Mmh. D'a ah, d'accord, du coup, c'est vraiment toi aussi. OK d'accord. Non, parce que, des fois, c'est vrai qu'on va pas forcément, heu, suivre les goûts de ses parents, on peut peut-être aller même à l'opposé, des fois, ou même, c'est juste plus forcément notre génération donc heu, c'est vrai qu'on voilà. Mmh, n oui.
Bah, ouais. <chuckles> Oui, ouais. Clairement et là, bah, ouais, <chuckles> là c'est pas le cas. <chuckles> J'ai foncé dedans aussi, aussi, heu, <laughs> j'avoue que j'ai ouais, elle y est, ouais, ouais, c'est pour ça. Donc heu, des fois, elle passe ou des fois, heu, elle reste, ça dépend du mood du moment donc heu, je vis dangereusement. Je sais qu'elle peut arriver mais je sais pas trop quand. <chuckles>
D'accord. Donc elle est dans ta playlist la musique, donc elle tombe régulièrement par hasard qu Ouais.